À, bạn ơi, dạo gần đây á mình luôn luôn có một cái cảm giác thế này. Mỗi khi mà mình kết thúc ngày làm việc và mình về nhà á, là mình cảm thấy vô cùng là k sức luôn, và mình gần như là mình không còn một cái suy nghĩ hay là một cái, a, ý tưởng gì trong đầu mình nữa, ngoại trừ là mình cảm thấy rất là mệt thôi.
Ừm. À. Ừm, vậy thì hổng biết là, ừm, điều này nó có phản ánh cái việc là có thể là cái công việc của bạn hiện tại nó đang hơi quá tải hay là quá sức hông? Bạn có thể chia sẻ cụ thể thêm là bạn đang làm cái công việc liên quan tới vấn đề gì hông?
À, thật ra thì mình có một công việc văn phòng, ừm, làm về kỹ thuật đó bạn, kỹ thuật về xây dựng. Thì thật ra là cái công việc này mình cũng thấy là nó hơi phức tạp một chút, tại vì nó liên quan đến cái phần mà kết cấu với kỹ thuật ấy. Thì thường nếu mà một ngày mình đi làm là mình, kiểu, phải rất rất là tập trung luôn á, tại vì những cái bản vẽ kỹ thuật mà nó chỉ cần có một chút sai sót thôi thì nó sẽ không thể nào mà chạy được ấy. Nên là nó sẽ luôn báo lỗi và mình cũng bị dí những cái deadline từ khách hàng của mình nữa, thế là mình, kiểu, phải tập trung toàn bộ sức lực cho một cái công việc.
Ừm. À. Ừm. Ờ, ô kê, mình hiểu rồi. Vì tính ra là cái tính chất công việc á là nó phức tạp, đúng hông? Nó cũng hông có đơn giản, nó hông phải là cái kiểu mà dễ làm hay như nào đó, mà nó cũng phải là cần khả năng tập trung cao nè. Thì đúng là cái việc mà khả năng tập trung cao rồi còn làm liên tục lâu dài vậy á, thì nó sẽ chiếm rất là nhiều cái, ờm, gọi là, cái cái cái sự, ờ, tập trung của bạn đó. Thì, ờ, hông biết á là bạn đã làm cái công việc này được lâu chưa? Ừm, kiểu giống như là trong vài năm hông?
Ừm. Ờ, mình đã làm khoảng trong vài năm rồi đấy, thế nhưng mà ở cái vị trí hiện tại thôi, ngày trước thì mình không có ở cái vị trí này, mình làm về bên kiến trúc cơ. Nhưng mà đến hiện tại thì do cái sự thay đổi của cái môi trường công việc ấy, thì mình chuyển qua đây được khoảng 1 năm rồi, và mình vẫn đang trong quá trình, gọi là, không phải là học việc, nhưng mà mình phải thích nghi với cả những cái công việc mới và những cái yêu cầu mới từ khách hàng của mình á.
À. Ừm, ừm, ok. Thì hông biết á là, ưm, tất nhiên á là trong cái quá trình làm việc á, thì nó là cả một cái quá trình dài luôn, đúng hông? Mình hông có làm việc ngày một ngày hai, mà làm công việc á thì, à, thường á là người ta sẽ khuyến khích á là chúng ta chọn một cái công việc nào đó mà chúng ta cảm thấy hài lòng với nó nè. Thì hông biết á là trước mắt bạn đó, thì bạn có, a, nghĩ tới cái việc là chuyển hướng nghề nghiệp nào đó để cho mình có cái, ờm, nhiều, ờ, thời gian để nghỉ ngơi hơn không? Hay là hiện tại thì bạn, ờ, cái hoàn cảnh của bạn hông có cho phép bạn, ờ, ừm, để chuyển sang hướng công việc mà phải tiếp tục duy trì cái công việc này?
Ừm. Ừ. Ừm, thật ra là mình cũng bắt đầu định hướng bản thân là hướng đến những cái hướng khác nha, tại vì cái đường mà mình khó đi quá thì mình cũng nghĩ là mình không nên mà cứ đâm đầu mãi. Mình cũng muốn là sẽ tham gia một vài khóa học về các cái kỹ năng mà mình muốn theo đuổi, như là về digital marketing này, hoặc là về những cái liên quan như là dạy tiếng Anh các thứ ấy. Tại vì mình cũng hơi hơi có năng khiếu trong cái khoản này một chút, nhưng mà mình lại chưa từng theo đuổi một cái khóa học mà nó sẽ cho mình những cái chứng chỉ hoặc là những cái kiến thức chuyên môn sâu hơn để mình có thể bắt đầu công việc ấy. Và mình thì cũng rất là muốn được dành thời gian để cho cái việc học tập, hay là làm một vài cái hoạt động, ý tưởng, hoặc là làm một cái vài cái plan về market marketing á. Thế nhưng mà mình thật sự không có thời gian ấy, sau một cái ngày mà mình đi làm về ấy, là về đến nhà mình chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, mình không còn muốn đụng vào máy tính để học bài hay là đi tham gia những khóa học. Mình, kiểu như là, mất luôn cả sức lực của mình. Mất hết mất toàn bộ rồi đó.
Ừm. Ừm. À! Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đó là cái rất là dễ hiểu. Ừm, đó là cái việc rất là dễ hiểu, giống như là, mình bị, ờ, kiệt sức ha? Tất nhiên, nhất là đối với những cái, ờ, có tính chất công việc mà nó yêu cầu cái cường độ tập trung cao như vậy, thì, ờ, như là bạn nói á, thì những cái như là digital marketing, marketing, hay là làm về dạy tiếng Anh á thì nó là những cái, ờ, cũng rất là thú vị, nhưng mà cũng cần bằng cấp, đúng hông? Cần bằng cấp hoặc là cần kinh nghiệm, hoặc là cần kỹ năng, hoặc là kiến thức để có thể làm được. Mà bị cái vấn đề của bạn là, ờ, đang bị kẹt với cái công việc, ờ, văn phòng, ờ, hiện tại, thì nó cũng hơi khó để cho bạn có thể cân bằng thời gian để mà học thêm những cái khác. Thì hông biết á là ngoài những cái, ờm, sự nghiệp mà bạn, ưm, có trong đầu hiện giờ đi, thì, ờ, cái cái bạn sắp xếp thời gian ngủ nghỉ như thế nào? Nó có phải là lành mạnh hiện giờ đối với bạn hông? Bạn ngủ đủ hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, mình có cảm giác là mình ngủ đủ, nhưng mà mình vẫn hơi bị mệt mỏi, kiểu như là, nó không phải là cái cảm giác của thiếu ngủ, mà là cảm giác của kiệt sức ấy.
À.
Đó, chính là vì như vậy.
Ừm, có nghĩa là nó thiên về, ừm, tinh thần hơn là cái việc mà bạn không đủ sức.
Ừm. Ừm, tại vì ngày nào mình cũng phải đi ngủ đúng giờ để ngày mai còn đi làm mà, hay là mình sẽ phải cố gắng đảm bảo được cái khoảng thời gian là ngủ từ 6 đến 7 tiếng 1 ngày. Thì chính ra mình sẽ không cắt giảm được cái đó, thế nhưng mà mình vẫn cứ cảm thấy là mình đang không có nhiều năng lượng trong cơ thể để làm thêm được những cái điều mà mình thích hoặc là mình mong muốn.
Kiểu như thế. Đúng rồi. Ừm, đúng, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, vậy thì điều này tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng cuộc sống của bạn ha. Thì, ờ, tò mò hông biết á là ngoài cái vấn đề mà bạn cảm thấy mình bị kiệt sức từ công việc ra đó, thì những cái thứ xung quanh như là những cái yếu tố khác như là, ờ, mối quan hệ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hay là những cái sở thích của bạn đó thì, à, nó như thế nào? Và chế độ ăn uống rồi này kia của bạn nó có ổn hay không? Thì bạn cảm thấy là mình có áp lực nào từ những cái đó hông hay là chỉ là riêng về công việc thôi?
Ừm. À. À, không, thì cũng có là ví dụ như là mình cũng muốn là cuối tuần hay là những cái ngày mà sau khi đi làm về chứ mình không chỉ muốn là mình đi làm việc công ty xong lại về nhà, xong lại từ công ty lại về nhà thì nó là một cái vòng lặp nó hơi bị đơn điệu ấy. Thì mình cũng muốn là mình sẽ dành thời gian để gặp gỡ bạn bè, nói chuyện hay là tâm sự với nhau một chút xíu. Thì dạo này nhá, nếu mà thật sự có nhiều khi mà bạn mình rủ ấy, nhưng mà tại vì mình bận việc xong rồi bận việc xong rồi mình chỉ muốn về nhà để nghỉ, thế là mình cũng từ chối một vài cái cuộc hẹn với bạn bè này. Hoặc là đó, hoặc là đôi khi mình muốn tham gia tập thể dục, hay là tham gia yoga, mấy cái lớp yoga của mình á, thì đó, mình cũng đi được là tại vì yoga thì mình cảm thấy là nó giúp cho tâm trí của mình thả lỏng hơn nhiều ấy, thì một vài buổi yoga một tuần cũng, a, khá là có lợi ích cho cái việc công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những ngày nha, cái deadline công việc nó dí dồn dập quá, mình cũng bỏ luôn cả cái lớp yoga buổi tối của mình cơ. Đó, mình thấy là cái công việc này nó đang, a, <tsk> chiếm hơi nhiều thời gian của mình ấy.
Ừm. Cũng ảnh hưởng ha. Ừm, ừm. Đúng rồi, có vẻ Ừm, thêm rất nhiều thời gian cũng như là công sức, đúng hông? Ừm, như bạn nói thì cái việc vận động nhẹ cũng có nè, cũng có giúp ích nhưng mà lại bị cái là không có duy trì được nó lâu. Rồi những cái cuộc hội họp bạn bè thì cũng có khả năng nhưng mà lại vẫn phải gác lại để mà lo cho công việc trước, đúng hông? Thì đúng là như vậy thì có nghĩa là bây giờ là cái vấn đề công việc nó đang t chiếm rất là nhiều cái trong cái lịch trình hằng ngày của bạn đó. Thì hông biết á là bạn có cái ý định như bạn nói đó, thì ngoài cái công việc này ra, bạn cũng có những cái sở thích và những cái hướng đi khác nè. Thì hông biết á là bạn có thật sự là muốn, a, dành một ít thời gian ra, ờ, gọi là, giảm bớt cái công việc hiện tại đi, gọi là, mình, ờ, xin sếp hay là mình có thể xin là mình làm, ờ xin nhân sự, mình làm, à, bán thời gian thay vì làm full thời gian và để thời gian đó học một cái kỹ năng mới để bạn có khả năng chuyển hướng đi khiến cho bạn cảm thấy háo hức hơn hông? Bạn có nghĩ tới việc đó hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ. Ờ, vậy ờ, thật ra là mình nghĩ là mình phải nói chuyện với cả quản lý trực tiếp của mình thôi, giống như là mình nghĩ là mình cần phải có một sự giúp đỡ từ quản lý trực tiếp hay là từ những người đồng nghiệp chung team với mình á, để như là mình không thể nào mà kham nổi hết cái đống việc đấy thì mình sẽ nhờ giúp đỡ của những người xung quanh. Tại vì thật sự là ở trong cùng một team, mỗi người một dự án khác nhau nhưng mà nó cũng sẽ có những cái sự tương đồng về, ờ, dự án, về tính chất công việc ấy. Thì mình thấy là có những cái anh chị đồng nghiệp làm lâu hơn ấy, mọi người thích nghi tốt thì mọi người sẽ về rất là đúng giờ chứ mọi người không, kiểu, bị ở lại, bị overtime quá tải như mình ấy bạn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À! À, à, à, vậy thì bạn cảm thấy là cái việc mà bạn bị kiệt sức hay là mất cái động lực trong công việc hiện nay á, là nó có liên quan tới là bạn chưa biết cách để mà thích nghi đúng nữa, đúng hông? Chứ không chỉ đơn giản là ờ, chứ không chỉ đơn giản là cái tính chất công việc. Thì, ờ, nếu như là có khả năng để mà học hỏi từ, như bạn nói là, những cái người anh chị đi trước và có cái khả năng thích nghi và quản lý tốt hơn với cái lượng công việc, thì bạn nghĩ là mình sẽ có thể xoay xở và mình mình có một cái tinh thần nó tốt hơn, phấn chấn hơn với công việc hiện tại của bạn, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình thì mình nghĩ là mình phải tìm cách để mình phải, ừm, giảm bớt cái sự căng thẳng kéo dài của bản thân ấy, thì mình thấy là nó không tốt cho cơ thể của mình cũng như là trí óc của mình nữa. Mình không có thời gian dành cho những việc khác, thì mình không cân bằng được giữa công việc và cuộc sống ấy. Cái sự mất cân bằng này thì nó ảnh hưởng khá là nghiêm trọng đến mọi thứ luôn đấy.
Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Vậy thì hông biết là bạn có thử là bạn nghĩ tới một cái, ơ, cách như là bạn xin nghỉ 1 tuần hay là bạn nghỉ một cái thời gian ngắn để bạn làm một cái chuyến du lịch gì đó để cho khuây khỏa đầu óc hông? Bạn có nghĩ tới việc đó bao giờ chưa?
Ồ! Đúng là mình mệt mỏi cái mình cũng quên mất về điều này ha. Mình thấy, ơ, ý của bạn khá là hay đấy. Mình có thể đi đâu đấy như là Đà Lạt, ờ, cái nơi đấy khá là dễ chịu ha. Mình nghĩ là mình có thể có một chuyến đi ngắn ngày đến đó.
Ừm. Đúng rồi! Se se lạnh. Ừm, đúng rồi, kiểu như là những nơi cũng hông cần xa quá. Đúng rồi, những cái nơi mà gần gần thôi, những cái tỉnh thành khác, nói chung là ngoài thành phố, hay lân cận thành phố tùy bạn. Ừm thì nó, ơ, nó cũng có một cái góc nhìn mới, đôi lúc thì mình thay đổi cái không khí, cũng như là cái môi trường xung quanh mình, mình, ờ, mình mở rộng cái góc nhìn của mình ra tí xíu, thì mình cũng có một cái thời gian thư thả ha. Thì thật sự cái, ơ, cái việc mà cảm thấy mất động lực, rồi mất sáng tạo sau thời gian dài vậy, thì cũng có thể là bạn đã, ơ, chăm chỉ và hông có để bản thân nghỉ ngơi đủ trong một thời gian dài rồi. Thì một cái, ơm, chuyến du lịch thì nó cũng rất là xứng đáng đó, có thể là hả thử cân nhắc xem sao. Đó.
Ừm. Để cảm nhận nhiều hơn. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý quá! Mình sẽ, kiểu, nghĩ là có lẽ mình nên xin tạm gác công việc lại trong một vài ngày để mình dành thời gian cho bản thân trước, tại vì cứ cố gắng quá thì nhiều khi là mình thành quá cố đó, mình không có kham nổi về mọi thứ được dài.
Đúng hông? Đúng rồi. Đúng rồi, về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng, a, nặng nề ha? Nhưng mà hông biết, ờ, nếu vậy thì, ờ, bạn thử cái cách để mà mình xin nghỉ ngắn ngày để mà làm một chuyến du lịch á, thì bạn có nghĩ á là mình sẽ làm nó như thế nào chưa? Bạn nghĩ là mình sẽ rủ thêm bạn bè hay là một cái người nào đó thân cận với mình chưa? Hay là mình sẽ đi một mình thôi?
Ừm. Ờ, hiện tại thì chắc là mình muốn đi liền quá à, có thể là sẽ hơi khó để rủ thêm bạn bè hay là một ai đấy thân cận để đi chung. Mình nghĩ là nếu mà mình chỉ cần có thời gian là mình cách ly khỏi cái ngồi mà khiến mình bị stress á, đó, thì là công việc á, mình chỉ cần được đến một nơi mà mình có thể ngủ ngon hoặc là ngủ thoải mái, rồi ăn những cái món mà mình thích. Ờ, thì có khi là đấy cũng đã là một cái liệu pháp rất là tốt đối với bản thân mình rồi đấy.
À. Ừm hứm. Ừm. Thư giãn. Ừm. Ừm, đúng rồi, vậy thì có vẻ như á, là bạn đã biết, a, những cái hướng giải quyết rồi ha. Trước mắt thì cái đó nó nó cũng bạn có gặp trở ngại gì hông? Bạn nghĩ là cái việc mà xin nghỉ ngắn ngày để mà đi du lịch gì đó, bạn có gặp vấn đề về kinh phí, hay là cái vấn đề là bạn sợ là mình sẽ không xin nghỉ được hông? Hay là bạn cảm thấy nó hoàn toàn trong khả năng của bạn?
Ừm. Ồ, ê, cái vấn đề mà không xin nghỉ được mình cũng đang phải hơi cân nhắc nha. Tại ví dụ như là bạn đang ở trong một dự án ấy thì cái việc mà bạn đột ngột muốn rút ra, kiểu, vài ngày thì có thể là sẽ phải tìm người thay thế cái vị trí công việc của mình này. Đó, phải là mình cũng phải chờ từ 1 tuần, hoặc khoảng 1 tuần để, kiểu như là, sếp của mình sẽ cân nhắc là, ừ, ví dụ như mình nghỉ thì cái workload đấy có đảm bảo không, có tìm được người thay thế mình không, rồi còn báo cho khách hàng biết là ai là người sẽ nghỉ trong những ngày tiếp theo, tại vì tụi mình có làm việc với cả hợp đồng của khách á. Còn t về kinh phí thì, à, trộm vía là do công việc bận rộn nên là mình cũng đâu có thời gian để mà tiêu tiền đâu, nên là mình thấy là khá là sẵn sàng cho việc này. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác. À, nên là cũng, a, không à, vậy thì chỉ, ơ, bị cái vấn đề là mình, à, chờ cân nhắc, ơ, coi là có được, ờ, thông qua cái cái cái việc xin nghỉ của mình hay không, đúng hông? À, thì cũng mong là cái cái cái vấn đề đó nó có thể trơn tru ha, để bạn có thể có một cái chuyến du lịch nó xứng đáng. Ừm, cũng mong là sau cái chuyến đi du lịch đó thì bạn có thể quay về và sáng tạo, có lại cái động lực có lại cái động lực để có thể, ơ, gọi là, cảm thấy bớt kiệt sức hơn, rồi mình lại tiếp tục trên cái hành trình của mình. Mà nếu không đó, thì cũng có những cái cách nho nhỏ khác như là mình có thể, ơ, nói chuyện với đồng nghiệp nè, mình chia sẻ những cái, ơ, bất an, băn khoăn của mình, chẳng hạn vậy, bạn cũng có thể thử coi sao ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi mình cảm ơn bạn đã gợi ý cho mình về một điều mà mình đã quên mất bấy lâu nay luôn á, tức là dành thời gian cho bản thân mình, chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi hay thoải mái hơn thôi. Mình cảm ơn bạn đã cho mình cái ý tưởng đấy nha, có lẽ là giờ mình sẽ bắt đầu viết email xin nghỉ luôn cho sếp mình đây.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ô kê, chào bạn nha.
Ừm, cảm ơn bạn.